Mhm, gitu apalagi tuntutan tuntutannya terlalu banyak gitu ya. Heeh, gitu, jadi kan ya ongkosnya kan nggak nggak murah itu, apa, ongkosnya mungkin untungnya nggak seberapa gitu t heeh, ya harus ngejar produksi heeh.
Mhm. Nah, bener, bener, dan <chuckles> oh iya? Bener. Bener, makanya kadang-kadang mereka bener bener, dan mereka kan mungkin berpikirnya dari sisi pekerjaannya aja nih kan mungkin yang lihat, "Oh, ini perusahaan kok kaya nih?" Gitu kan, eee, apa namanya, nambah ini lagi, apa, nambah, eee eee, pabrik lagi, apa segala macam, padahal kan itu kan balik lagi ke dia gitu kan, maksudnya kan jadi banyak lapangan pekerjaan gitu kan, jadi kita kesempatan kerja buat naik jabatan, kayak gitu gitu kan banyak gitu kan sebenarnya, gitu. Heeh, itu dia, ah.
Hmm. Iya. Iya, banget, heeh. Iya iya, iya iya. <chuckles> Makanya penting sih ya memang regulasi gitu, regulasinya, gitu. Sebenarnya kalau, apa namanya, kalau udah kan e banyak sentral-sentral industri tuh yang kayak di Cikarang heeh, di mana, di Pulo Gadung, itu harusnya sih sudah aman ya. Heeh, jangan sampai nggak aman, udah d udah ada apanya, udah ada satpamnya di depan, udah ada satpamnya, udah ada apa namanya tuh, eee, pemerintah jeda jadi gampang ngawasin gitu. Nah, itu harusnya pungli-pungli itu udah bisa hilang, kayak gitu. <laughs>
Heeh. Nah, itu dia, dan e Iya iya. Heeh. Oh iya, bener. Oh iya iya, di kar di Karawang, iya, bener. Bener. Nah, itu dia. Heeh. Heeh. Bener bener dan balik la Nah, bene bener, berarti memang balik lagi kan, mungkin regulasi dan ketegasan dari pemerintah gitu kan, dari pihak yang berwajib gitu kan misalnya memang, eee, ada, eee, ormas-ormas gitu yang, eee, tindak kejahatan gitu kan harus diiniin kan, harus diberantas, gitu kan?
Iya. Heeh. Iya, memang gitu ya, apalagi ormas-ormas tuh kan kadang-kadang dia kan juga ada iuran dari pekerja gitu ya, kasihan juga pekerjanya. Duit mereka kan heeh, pekerja itu eee, kasih, eee, apa, potongan, ada potongan buat ormas gitu. Ah kan akhirnya gajinya kepotong terus, gitu. Giliran ada masalah, mereka cuman bisanya demo, gitu sih, Mas. Ya, menarik banget ya, obrolan kita nih ya hari ini, iya, terima kasih banyak nih, Mas, waktunya.
Heeh heeh. Heeh. Dar ada ormas nah nah, mmm, apa gidep Mhm, yang ilegal. Iya, bener. Nah, iya, bener Bang, ya. Bener, heeh. Mhm. Iya, itu dia, makanya. He benar benar banget. Oke. Heeh. Bek sama-sama. Iya.

Heeh, gitu ya. Memang sih, emang harus apa namanya, eee, iya, dua dua-duanya gitu, dari pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, dari diri sendiri ya sungguh-sungguh, gitu, sungguh-sungguh, jangan heeh, kalau memang dari heeh. Da kalau memang dari awal apa namanya, mau mengejar passion gitu ya, karam sekarang kan istilahnya tuh passion-passion gitu, ya lebih baik nggak usah kuliah gitu, uangnya dipakai untuk kejar passion, kan sama aja, butuh dana juga gitu, daripada, eee, apa namanya, mau mengejar passion tapi maksain kuliah, akhirnya begitu selesai kuliah, eee, uangnya udah habis, dia nggak bisa ngejar passion-nya, <chuckles> gitu.
Mmm. <coughs> Iya iya. An Nah, itu dia, bener. Jangan jangan milih-milih. Bener. Mmm. Heeh. Bener. Nah. Nah. Nah. Bener. Bener. Mmm, mhm. Iya. Nah, itu dia. Kuliah enggak kepak eh. Nah, itu dia. Itu juga, oh oh duit juga udah habis kan gitu kan. Jadi, wa wa heeh, umur juga mungkin bisa jadi udah nggak sesuai lagi, gitu kan, udah capek, gitu kan. Banyak juga tuh pengaruhnya tuh, gitu. Memang bener, Mas. Heeh, peng ep
Kalau menurut Kakak udah pas-pasan. Heeh, ma makanya pemerintah kan harus apa namanya, bekerja sama dengan swasta lah ya, gitu ya, untuk membuka ini tadi, lapangan kerja baru, terus menciptakan suasana kondusif sih sebenarnya tuh, kalau yang sekarang tuh, kadang-kadang suka banget demo sih ya pekerja-pekerja kita tuh. Ya mungkin bisa bikin orang males investasi di sini, gitu. Heeh.
Benar, benar. Benar benar. Benar benar. Mmm. Iya. Nah, itu dia, kadang-kadang Om <chuckles> Bener bener, itu juga mungkin banyak faktor yang tadi kayak Mas bilang kan, mungkin ada, eee, kondisi, eee, apa namanya, industrinya kurang nyaman buat, apa namanya, perusahaan-perusahaan luar, gitu kan, buat investasi, jadinya, eee, p eee, lapangan pekerjaan nggak ada gitu kan, maksudnya minim gitu kan, apalagi yang udah berjalan yang udah berjalan bertahun-tahun aja bisa jadi malahan jadi keluar gitu kan, karena mungkin udah nggak tahan ama tekanan dari sini, gitu
Ya. Heeh, gitu. Iya. Heeh, betul banget. Nah.

Halo, iya s iya, selamat pagi nih, Mas.
Halo, iya. Selamat pagi, iya iya. Gimana kabarnya, Mas?
Oke. Oke kabarku baik sekali gitu ya. Heeh, gimana kabarnya Masnya nih? Mantap, oke deh, alhamdulillah ya. <chuckles> Ya makanya nih kita kan, eee, namanya ini ya apa, eee, sudah dewasa tentunya kan yap hal yang paling penting kan, eee, kita butuh pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan ataupun penghasilan gitu. Heeh, kalau menurut Masnya nih selama ini bagaimana sih seharusnya, eee, pemerintah ini mengatasi masalah pengangguran kayak gitu?
Mantap mantap mantap. <chuckles> Alhamdulillah. Mantap nih semangat nih. Iya iya iya. <chuckles> Gi heeh. Heeh. Nah. Nah, bener banget, Mas. Heeh heeh. Bener, bener bener banget, Mas. Heeh. Iya iya iya bener, Mas. Jadi memang kan saya lihat juga di media sosial kan kemarin juga baru ada berita yang hangat kan tentang, eee, bursa lowongan kerja tuh di Cikarang apa di mana gitu kalau nggak salah tuh, yang sampai membludak gitu kan, eee, pelamarnya gitu kan sampai bahkan sampai itu, sampai keos gitulah, sampai kacaulah gitu kan. Jadi apa nama, ep ep berebutan jalan masuk, berebutan masuk gitu kan, berebutan heeh, itu tuh, nah, itu ramai banget gitu kan dan sampai, eee, mengait-ngaitkan ke apa namanya, janji ini kan, eee, apa namanya, eee, pemimpin yang sekarang gitu kan soal apa, lowongan nah, itu dia, heeh heeh, itu dia. Jadi apa namanya, eee, emang masalahnya kan memang, eee, selalu adalah ya pengangguran dan iya, dan, eee, setiap tahun kan juga apalagi, eee heeh, apalagi kan angkatan kerja kan, eee, ada terus gitu maksudnya kan, eee eee, lul bener bener nambah terus gitu kan lulusan kuliah, lulusan sekolah gitu kan, eee, tiap tahun ada kan ya. Dan itu memang jadi heeh, jadi PR pemerintah gitu kan gimana caranya supaya nih orang-orang lulusan ini bisa kerja gitu kan dan mhm, bener gitu bisa penghasilan gitu kan. Udah capek-capek sekolah, capek kuliah nggak kerja kan itu, mau gimana gitu kan istilahnya. Mhm. Nah
<clears throat> Ya. Apa tuh? Mhm. Oh, ya ya ya ya, benar benar b heeh. Oke. Heeh. Nah, gitu ya? Oh, tul tul, betul betul betul. Mhm. Iya. Oh, ya. Eee, heeh, lapangan pekerjaan gitu ya. Heeh, betul betul. Ya ya ya. Ya. Heeh betul. Ya ya ya ya. Nah, ada terus nambah terus. Mhm. Nah, betul betul banget. Mmm. Bisa kerja dong gitu ya. Heeh, betul betul betul. Nah, ada. <chuckles> Iya, bener banget gitu ya. Nah, apalagi kan memang salah satu caranya ya, itu ya, buka banyak lowongan gitu apa, mau heeh, nah, heeh, dan
Heeh. Nah, itu dia makanya kan dan memang, eee, ban mmm, mhm, gimana?